ฮะ คือจริง ๆ อะ สมัยก่อนคุณลองเข้าไปในวัดนะ หลังคาวัดน่ะเย็นมากนะ มันเป็นดินเผา
อ๋อ มันคือดินเผา
ใช่ หลังคาดินเผาน่ะให้ความเย็น แต่ว่ามันไม่ทนทานและไม่ทนความชื้น ใช่ค่ะ เวลาที่ฝนมันตก อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีแบบตะไคร่น้ำไปเกาะไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าถามว่าวัสดุเนี่ยเย็นไหม เย็น คุณลองเข้าไปดูในวัดอะ มันไม่มี มันไม่มีอะไรที่มาสะท้อนความร้อนใด ๆ ทั้งสิ้น เราเห็นโครงสร้างของหลังคาชัดเจน ใช่ไหม เราก็ยังคิด อ้าว! ทำไมในวัดเย็นจัง ใน ในวิหารน่ะค่ะ น่าจะเป็นเพราะว่าวัสดุนะคะ วัสดุของเขาเนี่ยมันเป็นดินเผา จริง ๆ อะถ้าเรา ถ้าเราไปเหยียบไป อะไรเงี้ย มันเย็นเท้ามาก แต่ว่าด้วยความที่มันไม่คง มันไม่ทนทานนะคะ เขาก็เลยมาใช้เป็นวัสดุแบบคอนกรีต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เขามาทำหลังคาเนาะ หลังคาซีแพค อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน มันจะเย็นกว่าหลังคาพวก เอ่อ เป็นอะไรคะ ที่ ที่คุณพูดเมื่อกี้ เป็นอลูมิเนียม อะไรอย่างเงี้ย แผ่น ใช่ แผ่นเหล็กรีดอะ แผ่นเหล็กรีดอะ เออ นั่นน่ะ อันนั้นน่ะร้อน แต่ ใช่ ๆ ค่ะ สังกะสี เขาเรียกว่าอะไรนะ?
เหรอครับ? อืม อือ ๆ ๆ อือ ๆ อืม อ๋อ อะลูมิเนียม ใช่ไหม สเตนเลสสตีล อา สังกะสี เออ สังกะสี
หลังคาสังกะสีสมัยก่อนน่ะเขียว ๆ นั่นเนาะ เออ แต่ว่าจริง ๆ เออ หลังคานั้นน่ะ ส เรา มันร้อนมากนะคะ ถ้ามี
อือ เออ สีเขียวเหรอครับ? <chuckles> เอาเป็นว่าตอนฝนตกที่เสียงมันดัง ๆ เลยใช่ไหม? <chuckles>
ใช่ ๆ ดัง ปกปัก ๆ เลยอะ เพราะฉะนั้นจริง ๆ รุ่นใหม่ ๆ เนี่ยก็มีนะ หลังคาแบบบลูสโคปเนาะ ที่เขาจะมี
อะฮะ อือ ๆ ๆ อือ เออ ๆ อ้าว ยังไงครับ?
หลังคาไอ้นั่นไงคะ หลังคาเหล็กรีด เหล็กรีดลอนน่ะ ตอนเนี้ยนึก นึกศัพท์แสงเขาไม่ออกนะคะ แต่ว่า
อ๋อ ไอ้ ไอ้เหล็กรีดที่มันมียุ้มลง มีขึ้นมีลงเป็นหยัก ๆ นั่นเหรอครับ?
<chuckles>